तो जैसे कुछ ही दिनों पहले दिवाली अभी लौटी है, तो आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि कोई एक त्योहार या कोई ऐसे त्योहार जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपके परिवार के लिए, आपके निजी तौर पर आपके लिए बहुत खास है, तो इसके बारे में पीछे की जुड़ी हुई कोई कहानी हो तो ज़रूर बताइए हमें?
हाँ। हुँ। अ, देखिए वैसे त्योहार तो पूरे साल में बारी-बारी चले ही आते हैं, है ना और हर एक त्योहार की एक अलग-अलग मतलब बोलो भावना होती है उससे जुड़ी हुई, है ना अलग-अलग उसके परंपराएँ होती हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो मेरे बचपन से जुड़े हैं, जैसे युवावस्था से जुड़े हैं। अभी तो शादी हो गई तो वहाँ पे भी अगल-अलग लोग हैं हाँ, तो जैसे अगर मैं मेरे बचपन की बात करूँ ना तो वहाँ पे हम जब छोटे-छोटे थे ना, तो होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। हमारे यहाँ हाँ, हमारे घर से खुद से ही वहाँ होलिका दहन वग़ैरह होता था, उसके बाद जो भी मतलब दूसरे दिन धुलेंडी होती है ना जहाँ पर रंग लगाते हैं, भर-भर के गुब्बारे पू अगले दिन हम तैयार करके रखते थे बाद में सारे बच्चे निकल पड़ते थे छोटी-छोटी चॉल गलियों में। हाँ, फिर एक-दूसरे की जो चाचियाँ होती है ना, वो घर बंद करके रखती हैं कि घर बिगड़ जाएगा, हमें मतलब पसंद नहीं है, तो वहाँ पे हम उसे फिर से मतलब छुप-छुप के रु गुलाल लगा देते थे, <chuckles> हमें डाँटते थे, तो काफ़ी अच्छा हाँ।
सही बात है। जी। हुँ, हुँ। ओह, अच्छा। <chuckles> जी। क्या बात है। जी। रंग लगाते हैं, हाँ। क्या बात। <chuckles> जी। क्या बात है। <chuckles> मतलब वो अ, बचपन में तो डाँटें पड़ती होंगी आपको कि गंदा कर दिया घर और गुलाल फैला दिया यहाँ पर।
हाँ, मेरी मम्मी बहुत डाँटती थी, वो है ना हमें खेलने नहीं देती थी क्योंकि उनको घर साफ-सुथरा चाहिए था। फिर हम क्या करते थे कि हम सुबह से निकल जाते थे, फिर वो जब हम घर पे आते थे ना, तो वो ऐसे बोलती थी कि अभी तुम्हारा ख़त्म हो गया, बाहर खेलना, क कूदना फिर बाद में ही घर पे आना दोबारा मैं जाने नहीं दूँगी वो ऐसा बोलती थी। फिर हम बोलते थे नहीं मम्मी ठीक है, फिर बाहर खड़े रहे ख रखेंगे हमें वहाँ पे डोल वग़ैरह पानी का जो बाल्टी है वो दे देंगे। वहाँ पहले वो कलर वलर जो होता है ना, वो निकाल देंगे बाद में बाथरूम में जाने देती थी वो।
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> ठीक है। ज़रूर। यहाँ पर देखिए आपने कुछ स्वर्णिम अ, इ बातें की हैं, जो स्वर्णिम व वक़्त होता है ना बचपन का उसके बारे में। तो अगर इससे जुड़ी हुई मान लीजिए होली से जुड़ी हुई कोई मिष्ठान्न वगैरह आपने खाए हों और उसके बारे में कुछ यादगार आप बता सकें तो और भी मज़ा आएगा सुनने में आपको?
अ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। उम, हुँ, हुँ। अ, हाँ, देखो मिठाइयाँ तो बहुत काफ़ी खाई है जैसे गुझिया वग़ैरह तो होता ही है होली पे, हमारे यहाँ पे भांग बहुत अच्छी मिलती है मतलब अ, जब हम मंदिर पे हाँ, वहाँ पे होली पे भी मिलती है, है ना? मंदिर वग़ैरह पे जब अ, देव दर्शन होता है वहाँ पे भी मिलती है तो कहीं न कहीं भांग अच्छी मिलती है। उसके बाद गुझिया भी बताई, फिर नमकीन बहुत अच्छा रहता है, जैसे हमारे यहाँ की स्पेशिएलिटी है अ, बटाका भुंगड़ा है ना? ब्रेड बटाका ऐसा बोलते हैं, लहसुनिया लहसुन वाला।
वो तो है। ओह, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी। <chuckles> जी, ज़रूर।